Hindi na, iba na. Wal hindi ko na nakita 'yong officer na humarang sa amin, eh. Siguro baka hindi na siya naka-duty no'n, ganiyan. Hmm. Pero ikaw, paano mo naman na-handle 'yong sa 'yo, 'yong stress mo? Kasi talagang nakaka-stress 'pag may mga aberya, 'di ba, lalo na sa biyahe?
Hmm. Hmm. Sa akin, ano, sa, ano, sabi lang ho sa 'kin ng tiyahin ko. Sinabihin kasi ako, eh.
Mm.
Ka-chat ko no'ng time na 'yon sabi ko, "Ta, ano ba 'to, paulit-ulit, nakakainis." Sabi, "Huwag mo mong mu huwag mong mumurahin at baka mamaya i-offload ka niyan."
Oo. Oo. Oo! Oo, huwag daw gano'n.
Pinipigilan ako, eh, ako gigil na gigil na. So no'ng ano, ano, inisip ko na lang na sige hayaan na. Para makalusot lang ba.
Mm. Mm, pero nakalipad ka din?
Ayun. Opo, same day.
Ah, buti ka pa. At saka buti maaga ka do'n. 'Di ba, minsan kapag konti lang 'yong oras mo 'tas 'pag nagka-aberya, wala. Hindi ka talaga makakalusot.
Mm. Mm. Pero sinunod ko naman 'yong, ano, 'yong payo noon ng iba na nag-iibang bansa or nakakasakay na lagi ng eroplano na, ano, 4 hours before the flight dapat andoon ka na sa airport.
Mm. Mm. Oo, nando'n na. Oo. Kami kasi 'pag, ano
Mm. 'Yon 'yong mm. Saglitan lang.
Kami 'pag oo, oo. Talagang, ano, sakto lang parang 'yong oras lang namin na extra, eh, 'pag mahaba 'yong pila. Pero wala kaming extrang oras kapag may mga aberya. Kaya, 'yon, 'yong biyahe namin na 'yon tingnan mo na parang, um, kung pinayagan din kami umalis, baka hindi din kami umabot. Kasi naririnig na namin 'yong pangalan namin na tinatawag, eh. Eh, nasa immigration pa lang kami. Tas, 'di ba, medyo mahaba pa 'yong lalakarin, ganiyan, kaya ayun. Pero buti na-handle mo 'yong sarili mo. Kasi minsan mapipigilan mo rin talaga, ano?
Hmm. Mm. Opo. Mm. Pero kung

Mm, talagang kawawa din yung empleyado kapag masyadong ano, masyadong madami na aano na, kasi minsan kapag kakaunti yung counter ta's yung isang pasahero may problema pa, 'di ba? So, magtatagal, magtatagal. Kasi, oo naalala ko lang kasi yung kaibigan ko nagkaroon siya ng problema sa passport niya may punit kasi yung passport niya, eh, kaya 'yon.
Hmm. Mm. 'Yan ba yung nasa Facebook?
Ay hindi, hindi iba, pero nakita ko yung sa, oo nakita ko 'yong sa Facebook parang gano'n din yung sa ano yung sa, um, kaibigan ko, kaya lang 'yong kanya sa kabilang side naano napunit. Pero 'yon ano, talaga nakagat ng aso, eh, 'di ba yung sa Facebook parang ano hindi niya, ah, oo parang gano'n daw 'yon pero yung sa kaibigan ko may kagat ng aso na sa ibang mga airline nakakalipad siya kaya hindi siya nag-re-renew ng passport.
Akala ko yung na Facebook ko. Hmm. Ah. Sinadya. Mm. Hmm.
Tapos ano, ta's 'yon na parang akala niya makakalusot ulit siya, hindi na kaya nagka-aberya siya. Ta's 'yon parang nag-traffic counter kasi nga dahil sa mga gano'ng pagkakataon ayun.
Mm. Mm. Hmm, 'yon yung pangit na batas sa atin, eh, na ano, ay yung rules ng security, eh, 'di ba?
Mm. Mm, iba-iba din, eh.
Kaya hindi okey, opo sa ibang bansa okey, tapos pagdating dito sa immigration sa'tin o security, 'di okey.
Oo, oo. Tama, oo pupwede, oo kaya oo 'yon nga, puwede hindi okey naku, mm. Ayan, ang dami nating napag-usapan tungkol sa airport, kakaibang ano 'to, <chuckles> usapan salamat sa oras mo.
Hmm. <chuckles> Opo. Salamat din po, ingat.